Aber irgendwie er meinte so, ja, so „oud wood“, also kenn sagt dir „oud“ was? Das ist so spezielle Art von Holz, und die riecht dann so ganz besonders. Und er meinte, er will das unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich gesagt: „Klar, hol dir das mal, und dann probieren wir's aus.“ <giggles>
Ne? Aha. Ja. <laughs> Ja, super. <laughs> Klasse. Und, ma meinst du, ihr merkt dann auch so 'n Unterschied, je nachdem, was ihr da drauf schüttet, oder? <chuckles>
Ja. Boah. Man merkt tatsächlich, ja, also, ähm, es gibt ja verschiedene Sachen, die man da wirklich noch auf den Ofen da draufpacken kann, so wie zum Beispiel auch so Kristalle oder so was mit, ähm, M Methanol oder Ethanol? Ich weiß es grad nicht. Ähm, und dann ist halt die Lunge auch so frei, und man man fühlt sich auf jeden Fall so ja, 'n bisschen gelassener danach.
Mhm. Ah, wie so ähnlich wie dieses Wick Vaporub, das man sich bei Erkältungen auf die Brust schmiert, so riecht das dann. Ja, ja, ja, Menthol ist das, glaube ich, ne? Mhm. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, genau. So kann man's sagen. Und wir haben auch, ähm Menthol, ja, müsste es sein. Wir haben auch einmal aus Versehen wirklich übertrieben, da habe ich so 'n ganzen Kristall auf einmal in den Ofen geschmissen, weil ich dachte, das muss so sein. Und dann haben hat man w ich wir wir haben alle keine Luft mehr in den in den äh, in der Sauna bekommen und unsere Augen waren so am Tränen und so, es ging gar nix mehr. <chuckles> Ja. Ja.
<chuckles> Ja. <laughs> Oh je. <laughs> Oh je. Und dann musstet ihr die Sauna dann schnell verlassen <chuckles> und erst mal auslüften. <chuckles>
Ja, genau. Dann wirklich erst mal die Augen auswaschen und so. Weil es war wirklich schlimm, <giggles> aber lustig im Nachhinein. Ja.
Mhm. Okay. <laughs> Gibt's da <chuckles> denn sonst noch so 'n paar kleine, ja, Rückschläge, sage ich mal, oder Fehler, die einem passieren können, dass man vielleicht die Sauna zu heiß macht oder <chuckles>